Mira, creo que, la verdad, se me pasa a veces la mano y soy un poco muy dura conmigo misma. Em, como que creo que me, me tengo bajo unos estándares irreales, como que ni siquiera a la gente a mi alrededor le, le exijo tanto como a mí misma. Y, y esto se me hace muy claro en, em, yo hago música y siento que, pues de por sí es algo como, digo, creo que tienes que tener algo de al autocrítica para para hacer arte, para para dedicarte a algo que sale tan de ti, pero creo que se me pasa la mano, como que, de verdad, a veces solo estoy, como, poniéndome trabas para para sacar la misma música. Em, sí, creo que es como, eh, sigo mucho este patrón el que, hago algo, me gusta, y luego lo escucho hasta que encuentro cada error y y lo odio, <laughs> básicamente. <chuckles>
Ajá. Sí. Okey. Okey. Oye, eh, pues está muy interesante esta parte, eh eh, la verdad es que como tú bien comentas, cuando alguien hace arte, pues sí es importante esta parte de la autocrítica, ¿no? Porque justamente es como, te vas a dar cuenta de ese fine tuning que tienes que hacer, cómo ir mejorando, cómo, eh, que que tu obra de arte, pues salga como tú la quieres, ¿no? Pero bueno, también, eh, hay que tener como este balance entre ser superlaxo a super, supercrítico y acabar, como tú dices, odiando todas las creaciones que hagas, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, eh, intentaré darte como algunos consejitos, algunas sugerencias para que, pues esta situación se pueda revertir un poquito y, eh, pues no seas tan crítica, tan dura contigo misma, y más bien como que disfrutes, pues todo este proceso de hacer música, de crear, de compartirlo con la gente. Pero, pues, bueno, antes de llegar a ese punto, me gustaría entender un poquito más tu situación. Me gustaría que me platicaras si siempre has sido así de autocrítica o si, eh, no sé, hubo alguna situación que lo detonó en algún momento reciente de tu vida, eh, que me platiques de dónde viene esta, pues sí, esta esta actitud, esta situación de ser así.
Ujú. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, no, mira, la verdad, creo que siempre he sido así, em, desde chiquitita, como que n no sé, o sea, no sé si es como que a algo bueno, tal vez, por cierto lado, de que pienso que puedo hacer muy buenas cosas, entonces, me exijo como hasta llegar a al punto máximo. Pero también, pues, no sé si también eh, ah, es como por por inseguridad o algo así, porque, la verdad, o sea, hasta hasta en mi propia música lo lo hablo, ¿no? Es como difícil a veces sentir que haces suficiente. Como que digo: "Mmm, le falta, le falta". Y sí, la verdad, siempre he sido así, o sea, en todas las cosas que he hecho en mi vida, siempre he sido muy autocrítica. Tal vez es porque soy Aries, la verdad. <laughs>
Okey. Ah, okey, entonces no es algo de de algo reciente, es a es, pues, simplemente tu personalidad, porque te gusta ser perfeccionista, porque te gusta dar lo mejor de ti, porque te gusta que las cosas salgan exactamente como tú quieres. Y está bien, o sea, la
Ajá. Sí. Sí, exacto, eso. Soy controladora más que nada.
Sí, la verdad es que, eh, no está mal ser así, porque al final eso solamente demuestra, pues, que eres una persona comprometida, que cuando te propones algo, pues, lo vas a hacer hasta que quede como tú quieres, que que no va a tener errores. Sin embargo, pues bueno, también está esta parte de permitirte equivocarte, ¿no? Permitirte, em, pues sí, ser un poquito más flexible, en el sentido de que a veces las cosas no tan perfectas son más perfectas, ¿no? Sobre todo hablando en temas de de arte, en temas de de música en tu caso, pues que a lo mejor, em, pues cuando ya la compartas con la gente te vas a dar cuenta que, eh, pues que está perfecta, ¿no? Y que la gente la disfruta, que la gente la recibe bien y que evidentemente, pues no se van a dar a lo mejor cuenta de si hay algún fallo en en algún tono, en algún decibel yo, eh, que claramente para ti es importante porque tú lo lo sabes, lo conoces, no pues a lo mejor, eh, considerar esta parte.
Ujú. Sí. Sí. Sí. Oye, es cierto, ¿eh? O sea, así justo como lo dices, como que, me quedé pensando de que, a veces puedes como sobreproducir las cosas. A veces, como el mejor estado del arte es como algo más crudo, y cuando te empiezas a clavar así no no puedes salirte de esta autocrítica, lo puedes llegar a sobreproducir y pier y pierde como esa esencia que tenía, que era lo que lo hacía que estuviera chido, ¿no?
Claro, exactamente. Y otra cosa muy importante es que también, eh, al volverte tan crítica y tan perfeccionista y tan eh, pues sí, tan tan controladora, la verdad es que eso también puede llegar a afectar en tu estado de ánimo, puede afectar en tus relaciones interpersonales, entonces, no sé si de hecho, pues ya te te ha pasado que a lo mejor haya momentos en que híjole, esa autocrítica te te cambia todo el panorama.
Mm. Sí. Sí, creo que a final del año pasado ya estaba como en un punto en el que dije: "Ya ni siquiera sé si quiero seguir haciendo música, como que ya no lo estoy disfrutando porque todo el tiempo estoy como, pues, nomás viendo qué es lo que está fallando, ¿sabes?". Más que más que intentar crear algo, es como ver cómo hacerlo perfecto. Y este año, como intenté justo tumbarme un poco esa idea, y y hacer como cosas más como como cuando empezaba, como que dije, tengo que volver como al inicio de que solo una guitarra, canciones ahí sin terminar, eh, canciones no perfectas, ideas nada más, y y creo que me ha ayudado mucho eso, como, em, pues sí, vol volver a crear sin sin ni buscar crear un producto perfecto, ¿no?
Sí, la verdad, es que eso suena súper, súper bien. Porque al final, se nota más auténtico, ¿no? Este, no no no es como este producto, así perfecto, sin errores. Como tú dices, pier llega hasta perder esta autenticidad, ¿no? Entonces, la verdad, me da muchísimo gusto que hayas decidido hacer este cambio. Yo creo que, eh, pues, vas por buen camino. La verdad síguele así, en esta parte de volver a los inicios, volver a lo básico, eh, que disfrutes, eh, de realizar esta actividad. Que lo hagas porque es tu pasión, porque te gusta, porque eres buena, pero no pensando en: "Tiene que salir perfecto, tengo que complacer, lo voy a hacer para quedar bien con tal persona, o para con tal público". La verdad, es que, eh, pues tú tú tienes tu esencia, como cualquier otro artista, y eso es lo que la gente valora más, ¿no? Al final del día, cuando tú compartes tu música, eh, pues, lo que valoran, es el conocer un pedacito de ti, de tu vida, de tu personalidad, de tu historia, a través de de lo que tú produces. Entonces, entre más auténtico esté, y menos autocrítico sea, yo creo, que la gente se va a identificar más contigo.
Ujú. Sí. Ujú. Cierto. Sí. Sí, claro. También, o sea, creo que a em, hacer música tiene muchisísimas etapas, muchisísimos, em, ¿cómo decirlo? Como, pues sí, lo comp lo lo componen muchas cosas. Es los instrumentos, la voz, la producción, la composición, el el, y luego ya de que el marketing, la distribución, eh, todo eso siento que a veces es muy abrumador para mí, y y por eso luego como que, obviamente, es difícil que alguien sea bueno en todo, o sea, en todos los aspectos de de hacer música, y creo que también por eso llego mucho a la autocrítica, porque, pues, o sea, n no en todo soy buena, ¿sabes?
Sí, y en eses
No sé no sé cómo manejar también eso, ajá.
Okey, sí, justo en ese sentido te iba a preguntar si tú tenías como a lo mejor ciertos colaboradores, o ciertas personas, o incluso empresas que, eh, pues, te ayuden con estas partes de de como tú dices, de la mercadotecnia, de las ventas, de de otras cosas que a lo mejor a ti te distraen, te quitan tiempo, que a lo mejor no es tu fuerte, y para que tú te puedas como dedicar de lleno a la música y no tengas como estas estas preocupaciones. ¿Tienes como al alguien a quien recurrir o normalmente sí lo haces todo tú de de pies a cabeza?
Pues, la verdad, sí era muy de que, lo hacía yo todo, porque, pues, al principio es es difícil como encontrar a alguien, eh, pero, pues, poco a poquito me he abierto más, y ha llegado más gente, pero, pues sí, me quedé pensando que igual, y necesito como un poco más de gente. Em, porque, la verdad, yo sí era muy cerrada, por esto mismo de ser como controladora, como yo decía de que: "No, pues, ¿quién lo va a hacer mejor que yo? ¿A quién le va a importar más que mí?". Y, y creo que, pues, no es como la manera correcta de llevarlo.
Okey. Ujú. Sí, la verdad es que, eh, esa es una muy buena idea. Eh, tú te te podrías dedicar a lo que a ti más te gusta, a lo que mejor sabes hacer, y a lo mejor dejarle a los expertos, pues, justamente, estas tareas en las que ellos, pues, tienen toda la experiencia, tienen todo el conocimiento. Y de la mano, pues hacer como una muy buena mancuerna, ¿no? Para, llevar todo tu producto, de inicio a fin. La verdad, es que yo sí te lo recomiendo mucho, eh, que busques, ah, gente con la que conectes, gente que entienda tu proyecto, gente con la que te sientas a gusto trabajando. Entonces, eh, pues sí, yo creo que que es una muy buena estrategia, empezar como a buscar este equipo, poco a poco, a a consolidarlo. Y, eh, pues, con el paso del tiempo, evidentemente, pues, se irán acoplando, irán entendiendo de qué se trata, qué es lo que tú buscas, qué es lo que quieres transmitir, cómo lo quieres vender. Y, eh, pues, te podrán colaborar de una manera que tú te sientas a gusto en tu proyecto.
Ujú. Sí. Sí, es cierto, justo siento que a veces, se me olvida que que es un trabajo de equipo, aunque sea solista, yo, pues, so soy solista, digo, llegué a tener una banda, pero <chuckles> no funcionó tan bien porque, pues, como que me estresaba no tomar todas las decisiones yo.
<chuckles> Okey.
Pero, pues sí, o sea, es recordar como que, aunque sea solista y sea nada más tu tu proyecto, es un trabajo de equipo, al final, uno no es no sabe todo, la verdad.
Sí, exacto, no tienes que ser, eh, especialista en todo, ¿no?, finalmente, para eso hay, pues, gente que se dedica a las diferentes cosas que tú necesitas y como bien comentas, la música, aunque seas solista, pues, también es un trabajo en equipo, hay todo todo un staff detrás de ti, apoyándote, haciéndote más fuerte, eh, estando para ti, contribuyendo a tu proyecto, entonces, yo sí te invitaría a que hicieras, pues, esta búsqueda de de de la gente con la que te quieres rodear al final del día para hacer tu proyecto, pues, mucho más grande, mucho más, eh, que tenga un mayor alcance, que salga como tú quieres y y, pues, bueno, eso sería mi recomendación.
Ujú. Sí, muchas gracias, la verdad sí lo voy a tomar en cuenta porque justo creo que ya cuando, em, si tengo un equipo y no y no tengo que hacer todo y me concentro concentro solo en lo mío, puedo dejar de, como de tener tanta tantos estos patrones de autocrítica y ya enfocarme como en hacer, pues, hacerlo bien, solo lo que se siente bien, muchas gracias.
Exactamente, sí, no, al contrario, muchas gracias a ti por contarme de tu experiencia, la verdad te deseo el mejor de los éxitos, eh, se nota que eres muy comprometida con tu trabajo, así que yo nada más te digo, síguelo haciendo, vas por muy buen camino, disfrútalo y sé tú, sé muy auténtica.
Ujú, sí. Gracias.